พอดีช่วงเนี้ยค่ะเหมือนจะมีวันว่างเนาะ เกี่ยวกับแบบว่าวันหยุดยาว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วด้วยความที่ เอ่อ ออฟฟิศหนูอะ คือที่ทำงานดีกว่า เรียกว่าที่ทำงานหยุดยาวแล้วก็แบบคือหยุดตั้งแต่ 29 อะค่ะ ถึงวันที่ 5 เลย ก็รู้สึกว่ามันได้ออกไปก่อนคนอื่นเขา แล้วก็ได้กลับมาทีหลังคนอื่นเขาอะค่ะ ก็เลยคิดว่า เออ ก็อยากจะแบบมีแบบ แพลน ที่แบบว่าไปเที่ยวบ้างอะค่ะ แล้วก็อาจจะแบบมีงบที่จำกัดนะคะ แล้วก็อาจจะแบบว่า เออ สนุกด้วย อาจจะไม่ไกลหรือ คือที่ไหนก็ได้อะค่ะที่แบบว่าสามารถไปได้ ก็อยากจะแบบว่าให้แนะนำนิดหนึ่ง
ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ได้เลยค่ะ ตรงนี้ก็ต้องแบบยินดีด้วยนะคะ ที่แบบออฟฟิศคุณหรือที่ทำงานคุณเนี่ยค่ะมีวันหยุดให้ตั้งหลายวันเลยนะคะ คือที่ อื่น ๆ เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ หยุดมากเท่านี้ ตรงนี้อาจจะทำให้เราเนี่ยวางแผนในการเที่ยวได้แบบว่า เอ่อ หลวม ๆ มากขึ้นเนาะ เพราะว่า ใน หลาย ๆ วันเนี่ยเราก็อาจจะ เออ มองหาดูซิว่า ตรงไหนที่เราจะได้ใช้เวลากับครอบครัว กับตัวเองได้มากที่สุด เงี้ยค่ะ แต่ทีนี้ขอ สอบ ถามเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ เผื่อเรา จะได้จัดแบบ เอ่อ การท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณกำลังมองหานะคะ ตอนเนี้ยค่ะ เอ่อ คุณวางแผนไว้ว่าคุณจะเดินทางไปแบบ เอ่อ ต่างจังหวัดถูกไหมคะ? ประมาณกี่วันอะคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ อา